Ờ, bạn ơi, thực ra là mình, ờ, đang tập gym để, à, giảm cân á bạn, và mình đang, ơ, ờ, mình đang tuân thủ một cái giáo trình rất là nghiêm ngặt từ phía, ờ, bên, ờ, người huấn luyện ở phòng gym của mình. Và gần đây thì kết hợp với việc là công việc của mình khá là nhiều á, và nó làm cho cái lịch tập của mình bị bị ảnh hưởng rất nhiều và dẫn đến việc là cái kết quả mà để mà giảm cân của mình không được như mong muốn, và mình đang rất là lo lắng. Ờ, đặc đặc biệt là vấn vấn đề là mình không có th theo được cái giáo trình, ờ, của của cái người huấn luyện ở cái phòng gym, ờ, và và mình đang lo lắng là không biết là giờ đến Tết là mình có thể là, kiểu, không biết là cái số s số lượng cân của cơ thể mình có giảm được như mình mong muốn hay không. Và mình cũng muốn là nghe một vài cái lời khuyên của bạn để làm sao mà, ờ, có thể là, ờ quay trở lại, duy trì được thói tập quen đều đặn cho nó tốt á. Bạn có thể giúp mình, được không?
À, ra là vậy. Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. À, mình hiểu rồi. Bạn là một người mà rất là quan tâm đến sức khỏe, đúng không? Bạn cũng đã có một cái lộ trình giảm cân rõ ràng, và bây giờ thì bạn chỉ đang tập theo thôi để mà có thể đạt được cái mục đích là giảm tân giảm cân trước cái dịp Tết. Tuy nhiên là, ờ, do là đợt này công việc của bạn bận nên là bạn không có đủ thời gian hả? Thế thì bạn cho mình hỏi nhá, hiện tại thì bạn đang tập mấy lần 1 tuần vậy? Và mỗi 1 lần tập á thì kéo dài trong bao lâu hả bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, thì thực ra là 1 tuần thì mình tập đâu đó khoảng 3 lần, 3 lần là, t ờ, thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy á, và có thể là tập thêm ngày Chủ nhật thì cái ngày đó là bình thường, là có thể là nếu mà rảnh thì tập, không thì không không rảnh thì thôi. Thì thường là 1 ngày mình tập đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi đó bạn, 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng, ờ, phòng gym vào vào buổi tối và mình đã duy trì cái tần suất này khá là lâu rồi. Nhưng mà cái thời gian gần đây á, ờ, khoảng hơn 1 tháng trở lại đây thì cái lịch tập của mình nó sẽ bị, ờ, giống như kiểu, nó không đều đặn như trước nữa, và nó bị gián đoạn rất là nhiều bởi công việc, tại vì công việc dạo gần đây khá là nhiều á. Và nó làm cho cái lịch tập mình bị gián đoạn và mình đang cảm thấy rất là bối rối, không biết là mình có thể mình có có thể duy trì được cái sự tập đều đặn và nó làm cho cái, a, cho cái nhiệt huyết của mình nó bị giảm đi đó bạn. Và có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả giảm cân của mình nữa, cho nên là cũng khả năng khá là bối rối và lo lắng.
À! Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm. À! Ừm. Mình hiểu rồi. À! Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm, ờ, tính ra thì là nếu như mà bạn dành thời gian là mỗi buổi bạn tập khoảng 1 tiếng và 3 lần 1 tuần là cũng khá là đều đặn rồi đấy chứ ha, ừm, và cái 3 cái buổi tập đấy thì cũng khá là năng suất rồi. Thế thì bạn cho mình hỏi là bạn đã đặt ra được cái mục tiêu cụ thể là bạn sẽ giảm bao nhiêu cân từ giờ tới Tết chưa? Và, ừm, theo như hồi nãy bạn nói là bạn có có một cái lộ trình, một cái giáo án sẵn từ huấn luyện viên cá nhân rồi đấy, thì bạn đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm cái giáo án đấy rồi nhỉ? Tức là so với mục đích á, thì là bạn mục tiêu ban đầu á thì là bạn đã giảm được ký nào chưa?
Ừm. Ừm. Thì thực ra là mình đã, ờ, tập luyện được, ờ, từ đầu năm tới giờ bạn ạ, nói chung là cũng, ờ, được, ờ, 6-7 tháng rồi và, ờ và mình đặt mục tiêu là tới a, tức là mình tức là hồi đó thì mình, ờ, 85kg và, ờ, 85kg và mình đạt đến mục tiêu là tới, ơ, ờ, Tết thì đâu đó mình chỉ cần đâu đó khoảng 75 tới b b bảy bảy kilogram thôi. Vì, cái tần suất tập của mình thì cứ duy trì đều như vậy và đặc biệt là nó kết hợp với chế độ ăn uống của mình nữa, thì mình cũng thấy là có những kết quả, cái việc tập đều đặn như vậy, cộng với cái việc ăn uống điều tiết, ờ, nó hợp lý á thì nó tới tới hụt tới thời điểm bây giờ thì nó cũng đạt được kết quả, cũng, ơ, được, ờ, năm năm 60% rồi đó bạn và mình cũng đang rất là mừng, ờ, tức tức là mình vẫn đang rất là mừng vì cái v cái cái sự tiến bộ đó. Và nhưng mà nhưng mà nó ảnh hưởng nhưng mà cái việc mà công việc, ờ, bây giờ nó khá là nhiều và, ờ, đ đâu đó khoảng gần 1 tháng nay, trong vòng 1 tháng nay thì cái tần suất, ờ, tập của mình thì nó không được đều đặn như thời gian trước ấy. Và mỗi lần mình mình leo lên cân thì mình thấy là có thể là, à, cái sự, ờ, ờ, tập luyện của mình chưa được chu đáo và và nó chưa kết quả nó chưa được như mong muốn ấy, thì, ờ, nói chung nó cũng không giảm cân được nhiều lắm ấy, cho nên là mình cũng đang rất là bối rối, không biết là mình, ờ, cái cái nếu mà cái công việc nó tiếp tục như thế này thì có thể là mình sẽ, ờ, giống như kiểu là cũng có thể đạt được những cái mong muốn như ban đầu mà mình đang khá lo lắng, không biết là có nên tiếp tục tập nữa không? Hay là hay là phải làm như thế nào để, ờ, cái chế độ tập của mình nó duy trì đều đặn trở lại? Nói chung là đang khá là hơn đó bạn.
Ồ! Cũng lâu rồi ha. Ừm. Rồi, mình hiểu. À! Ừm, cũng tốt quá ha. Ừm. Mình hiểu. À! Mình hiểu. Ừm. Ờ, thực ra thì bạn đã làm rất là tốt đấy chứ, ờ, bạn đã đưa ra được một cái lộ trình rõ ràng này và bạn đã thực hiện được đến 60% cái mục tiêu của mình rồi, thì mình thấy là cái kết quả mang lại cũng đang rất là ổn rồi ha. Và cái giai đoạn cuối năm này á, thì hầu như là ai cũng bận cả, công việc thì đều đổ dồn vào cuối năm mà bạn, thế nên là mình biết rằng là bạn ch cũng rất là bận rộn, tuy nhiên là bạn cũng đã nhận thức được vấn đề rồi và đang cố gắng tìm cách tháo gỡ nè. Thế thì bạn cho mình hỏi nhá, cái công việc của bạn á, thì nó đặc thù như thế nào nhỉ? Thời gian nó linh động hả? Hay là do là, ừm, kiểu như là, bạn không có thời gian để đi tập luôn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Không phải cái thời gian trước đây, thì, ờ, thời gian của mình khá là cố định ấy thời gian đi làm của mình khá là cố định. Ví dụ như mình làm từ sáng từ 8:00 chiều tới 5:00 chiều về, thì từ thứ Hai từ thứ Hai th đến thứ Sáu như vậy, tức là mình là dân văn phòng á, thì mình cứ đi làm xong rồi chiều là mình sắp xếp có thể kế hoạch và thời gian của mình, mình tới phòng gym mình tập. Thì, ờ, nhưng mà gần đây thì, ờ, tụi mình nhận một cái dự án lớn, thì cái thời gian nó sẽ thời gian làm việc thì nó sẽ không cố định như trước đây nữa, thì nó sẽ sẽ có sự linh hoạt một chút. Và và và cái việc mà dự án nhiều thì công việc nó cũng, gọi là, nó tỉ lệ thuận nó nhiều lên và nó làm cho làm cho làm cho mình là phải nhiều khi là phải ở lại công ty để làm thêm đồ này kia, hoặc là nhiều khi là phải làm cuối tuần nữa. Thì dẫn đến là cái việc mà, ờ, nó ảnh hưởng thứ nhất là tới, ơ, tới cái sự, ờ, giống như kiểu là, cái cơ thể mình nó cũng mệt mỏi á, và và mỗi lần đi tập nữa thì mình cũng lại cảm thấy là nó cũng không được thoải mái như cái thời gian trước. Và đặc và đặc biệt là cái lịch tập của mình thì nó không đều đặn như trước nữa, thì mình bị ngày ngày xưa thì cứ 1 tuần thì khoảng 3 lần và nhiều khi mình Chủ nhật mình cũng, ơ, đi tập nữa theo cái lịch á, thì thì nó rất là đều đặn. Và th thời gian trở lại đây thì khoảng 1 tháng trở lại đây, thì nhiều khi là có tuần là mình không tập buổi nào luôn. Cho nên là mình đang rất là khá lo lắng về cái việc, ờ, việc là, ưm, nếu mà như vậy thì có thể là cái số s số s số cân của mình mình nó lại tăng lên nữa, thì nó lại hơi bị hoang mang, cho nên là nó rất là n ừm, rất là đang là bối rối chuyện đó đó bạn.
Ừm. Ờ. À, mình hiểu. Ừm. Ờ, cũng đúng ha. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. Ờ. Ừm. Ờ, ừm, đúng rồi ha, ừm. Ừm, đúng rồi ha, thì công việc bận rộn là cái điều mà không ai mong muốn cả bạn ơi, ờ, và vì là có cái dự án lớn, thế nên là bạn không có thể nào mà dành ra được cái thời gian cố định để mà đi tập như trước, thì cái điều đấy cũng hoàn toàn là dễ hiểu. Bạn đã làm rất là tốt rồi đấy chứ, nhưng mà mình sẽ điều chỉnh một chút về cái lịch làm việc để mà cố gắng có thể duy trì được cái việc tập đều đặn ha. Ờm, dựa vào những cái thông tin mà bạn vừa cung cấp á, thì mình cũng có một vài các cái lời khuyên để mà, à, d đưa cho bạn, à, trong cái thời gian này nhá. Ừm, ờ, đầu tiên á là như bạn nói là cái dự án của bạn á, thì đang yêu cầu bạn phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, vậy thì không biết là nếu như mà bây giờ mình đề xuất là mình hãy chốt một cái khung giờ cố định mỗi một ngày để mà dành ra cái việc, ờ, dành ra cho cái việc luyện tập, ờ, thì có có phù hợp không nhỉ? Ví dụ như là vào sáng sớm này, hoặc là, ưm, 18:00 sau khi mà mình tan làm á, trước khi mà mình ăn bữa tối á, mình không cần phải chờ hứng đâu mà ví dụ như là mình có phòng mình sẽ đến cái phòng gym thẳng luôn. Ờ, ví dụ như là buổi sáng thì bạn tới phòng gym, rồi sau đó là tắm rửa ở phòng gym luôn, rồi sau đó đi tới nơi làm việc, hoặc là buổi chiều, ờ, sau khi mà đi làm về thì bạn rẽ vào luôn. Ừm, tất nhiên là nếu như mà dành một cái khung giờ giờ cố định như vậy á, thì cái cơ thể của bạn nó cũng sẽ thích nghi được với cái luyện tập tốt hơn, và hơn nữa thì cái não của bạn nó cũng nó cũng lên sẵn một cái lịch rồi, và mình cũng cứ tới cái giờ đấy là mình làm thôi, chứ mình sẽ không có để cho những cái việc khác nó cản trở á. Công việc thì sẽ vẫn còn đó và mình biết rằng là hiện tại bạn đang có rất là nhiều việc để làm, nhưng mà mình có thể tạm gác lại và ưu tiên cái vấn đề sức khỏe của mình, tại vì là đây nó cũng là một cái quá trình mà bạn đã, ừm, theo đuổi cũng cả gần 1 năm nay rồi. Thì nếu như mà bây giờ bạn mà hủy bỏ cái cái cái thói quen đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cân nặng của bạn, và cũng như là làm đổ sông đổ bể những cái nỗ lực mà bạn đã có, đúng không? Đó, thì mình nghĩ là nếu như mà bạn cái khung giờ cố định á, và cũng có chia sẻ với những cái người đồng nghiệp vừa ở trong công việc của mình rằng là "Cái khung giờ này anh bận rồi, à, em có thể, ờm, hỗ trợ anh trong cái giai đoạn này, được không?" Rồi sau đó thì bạn sẽ quay trở lại làm việc sau, và thậm chí là có thể làm bù ở vào cái khung giờ sau, thì bạn thấy cái cách này thế nào?
Ừm. Ủa, vậy hả? Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thiệt ra Mình hiểu. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ờ, mình hiểu. Ở đây thì thực ra là ừm. À, ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. Ờ, mình thấy cũng cái cách của bạn cũng khá là hay, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ thêm cho bạn là tại vì hiện hiện cái cái thời gian trước thì mình cũng đang tập theo một cái lịch, à, cố định rồi, tức là mình tập tuần mình sẽ tập thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy khoảng, à, 6:00 giờ chiều thì, à, nó đang cố định. Và cái thời gian gần đây thì công việc mình nhiều cho nên là mình không có thể theo được cái lịch đều đặn như vậy. Nhưng mà mình nhưng mà mình nhưng mà mình rất là là là là, à, có dạ có hứng với lại cái ý tưởng của bạn, tức là khi mình sắp xếp sẽ sắp xếp công việc lại xem là như thế nào để cho nó hợp lý. Có thể là nhờ đồng nghiệp hỗ trợ những cái công việc ngoài giờ như vậy, tại vì thường khoảng 6:00 giờ chiều là lúc đó là cái giờ nghỉ của mình rồi. Và mỗi mỗi mỗi lúc khi nào mà công thường là mình phải ở lại công ty là những cái ngày mà mình mà mình bị quá tải và công việc nó nhiều á, thì, ờ, cách của bạn cũng khá là hay, mình có thể là gi giống kiểu kế hoạch lại công việc của mình xem như thế nào, cố gắng hoàn thành hết, a, công việc, ờ, ở văn phòng, ờ, thay vì là, ờ, phải làm thêm giờ. Thì có thể là, ờ, những cái ngày, ờ, nó dịch nó rơi vào ngày tập thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ nhờ vả, ờ, đồng nghiệp gì đó sẽ hỗ trợ mình để hôm sau mình có thể hỗ trợ lại đồng nghiệp, cái cách đó cũng khá là hay. Mình cũng sẽ thử, à, tìm hiểu và thử áp dụng xem như thế nào. Rất là cảm ơn bạn nhá!
À. Ừm. À! Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. Ngoài ra á, thì nếu như mà trong trường hợp mà cái công việc của bạn quá bận rộn và bạn vẫn không thể áp dụng được một cái khung giờ cố định, ờ, để mà luyện luyện tập được á, thì mình cũng đề xuất đó là bạn sẽ chia nhỏ cái quá trình tập ra. Thay vì là tới phòng gym thì bạn có thể tự tập thể dục ở nhà trong cái giai đoạn này cũng được. Mình biết là cái giai đoạn này rất là bận rộn, đúng không? Và nếu như mà mình đi tới phòng gym thì chắc chắn là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn nè. Hơn nữa là mình sẽ phải tập liên tục trong ít nhất là 1 tiếng. Thì thay vì vậy thì bạn có thể tranh thủ những cái khoảng thời gian rảnh của mình á, bạn có thể tập những cái môn thể thao vẫn hiệu quả để mà duy trì vóc dáng, à, và nó có thể linh hoạt hơn. Mình lấy ví dụ như là chạy bộ này, hoặc là bạn có thể chuẩn bị một cái dây để mà nhảy dây tại chỗ này, hoặc là thậm chí là bạn squat, hoặc là tập những cái bài mà với những cái động tác liên tiếp cardio mà mình có thể hoàn toàn tự tập ở nhà, chỉ cần sử dụng thảm thôi cũng được. À, ví dụ như là do là bạn bận quá thì bạn có thể thu xếp một cái khoảng thời gian, ví dụ như là buổi tối, nhưng mà phải là trước khi đi ngủ ít nhất là 1 tiếng nha, bạn tập thể dục ha! Chứ nếu như mà bạn tập trước cái gần cái giờ đi ngủ quá thì rất là dễ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình. Hoặc là buổi sáng sớm á, khi mà kể cả như là phòng gym chưa mở cửa, mà bạn dậy sớm thì bạn có thể tranh thủ 30 phút chạy quanh cái khu vực của mình sống á. Mình tin rằng ở là cái giai đoạn đấy thì không khí nó cũng rất là trong lành và bạn cũng sẽ có thể tiêu hao calorie trong cái thời gian mà bạn mình chạy đấy, thì đây nó là một cái cách mà giúp cho bạn linh hoạt hơn. Và sau khi mà cái dự án này của bạn kết thúc á, thì bạn hoàn toàn có thể quay trở lại phòng gym và theo đuổi lại cái mục tiêu ban đầu của mình. Ờ, mình nghĩ là cái giai đoạn này nếu như mà mình buông thả á, thì chắc chắn là cái mục tiêu về giảm cân của mình á, nó sẽ nó sẽ bị ảnh hưởng. Thay vì vậy thì mình cứ cố gắng duy trì tập một cách linh hoạt nhất có thể đi, và kết hợp với cái chế độ ăn uống nữa thì mình nghĩ là mọi cái nỗ lực trước đó của bạn á, nó sẽ vẫn được đền đáp một cách xứng đáng đó. Bạn thử cái cách này xem sao nha.
Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ồ! Vậy hả? Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu, tức là cái cách của bạn cũng khá là hay. Tức là khi mà mình, à, giống như kiểu, là mình không có thời gian đủ thời gian đến phòng tập theo một cái lịch trình cố định á thì mình có thể tập một số những phương pháp phương pháp. Tức là xung quanh nhà mình cũng có, ờ, một vài cái, a, khu, a, công viên này kia thì mình cũng sẽ cố gắng, à, có thể tranh thủ buổi sáng hoặc là gì đó mình duy trì một cái chế độ tập nhẹ gì đó cũng không phải đến nỗi là phải nặng theo giáo trình của huấn luyện viên ở phòng gym, thì có thể mình sẽ thử cái cách đó. Ờ, có thể là ở trong cái cái giai đoạn mà công việc mình đang nhiều ấy, thì có thể là mình, ờ, duy trì cái sự vận động ấy chứ không phải là cố gắng để mà đạt được kết quả, ờ, giống như, kiểu, đi tập ở phòng gym. Thì cách đó cách đó mình nghĩ là cũng khá là hay để mà tức là duy trì cái chế độ tập luyện của mình sao cho nó a, đúng rồi nó đốt cháy cái lượng mỡ thừa của mình, ờ, thì nó cũng giúp cho mình một phần nào đó có có có được kết quả. Chứ cái cách của mình bây giờ mình nhiều khi mình bỏ tập như vậy thì mình thấy là cũng không có, a, được hay lắm. Thì mình cũng sẽ thử áp dụng cái cách của bạn xem như thế nào.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Ờ, bạn, à, có thể linh hoạt trong cái giai đoạn này thôi. Và qua khi mà cái công việc của bạn nó bớt áp lực và bớt mệt mỏi hơn rồi á, thì bạn có thể quay trở lại phòng tập gym và đặt ra lại cái mục tiêu như ngày trước cũng được mà. Ở cái giai đoạn này thì quan trọng là mình sẽ duy trì tập bền bỉ và, ừm, cố gắng là sẽ linh hoạt trong cái chế độ tập luyện nha. Mình mong là bạn có thể áp dụng tốt được cái hướng dẫn của mình và mong rằng là bạn có thể đạt được cái mục tiêu sớm thôi ha!
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình cũng, a, rất là cám ơn bạn, à, về những cái, ờ, lời khuyên, những cái sự chia sẻ rất là hữu ích, à, để s làm sao mình duy trì cái thói quen tập luyện đều đặn của mình. Mình rất là cảm ơn bạn nhá! Chào bạn.
Ừm. Cảm